Super! Nossa, e e e a essa minha amiga, ela tinha falado eu fiquei como ela não sabia nem quanto tempo ia durar, ela ficou ela falou pra mim: “Eu fiquei com medo de sair pra ir pra qualquer lugar, porque meu carro é elétrico. Eu não sabia se eu tinha bateria o suficiente pra fazer qualquer coisa".
Mentira! Meu Deus, coitada. Que desespero, cara.
Foi! E aí ela falou que ela fez igual nos tempos antigos: abriu uma cadeirinha na rua, assim, co ficou conversando com os vizinho.
Ah, que pre? <laughs> Isso isso isso foi o legal do do apagão. Eu, particularmente, fiquei, assim, super assustada, porque nunca tinha vivenciado nada do tipo. E, mesmo t quando eu estava no Brasil, quando eu vivenciei, eu estava na casa da minha família. Então eu tinha outras pessoas ali pra ajudarem a lidar com a situação. Estando na Espanha, eu estava, tipo, sozinha e você que se vire. É is é sobre isso. Então foi, tipo, muito assustador. Mas, para os espanhóis os espanhóis foram pra rua tomar uma cerveja, dançar. Menina, eu fiquei assustadíssima depois, quando eu vi no Instagram, porque, assim, foi clima de festona. E eu fiquei, assim: “Gente, fiquei trancada dentro de casa esperando apocalipse zumbi, quebra-quebra, violência estourando lá para o outro”. Nada. Super tranquilos. Foram super de boa.
Sim, sim. Sim. Exato. <chuckles> Aham, aham. É, estavam ótimos, né. <laughs> É mesmo? <laughs> E eles toma cervejinha na rua. <laughs> Adorei.
Exatamente. Primeiro, foram pro supermercado comprar um montão de papel higiênico, porque prioridades, obviamente, como a gente. Fizeram igualzinho à gente na pandemia, acabaram. <laughs> Né, se você for parar pra pensar, né, uma hora, se isso tivesse se estendido por mais de 2 dias, essas pessoas seriam as pessoas mais sábias que existem na face da Terra, porque elas têm estoque de papel higiênico. <chuckles> Não é? Tá c eu não julgo. Assim, eu não fiz o mesmo, porque eu estava sem dinheiro, né. Eu fiquei, assim: “Meu Deus, socorro!”.
Que que acontece, né. <laughs> Ai, não julgo, não julgo. <laughs> Seria terrível. <laughs> Elas estariam preparadíssimas. <chuckles> Ai. Como é que eu pago um papel higiênico agora, né? <chuckles>
Exatamente, falei assim: "Daqui a pouco eu vou ter que me juntar ali, sei lá, implorar pra alguém: 'Ô senhor, por favor, um rolo de papel higiênico'. Eu poderia tá roubando, eu poderia estar matando, mas eu só estou pedindo um rolo de papel higiênico." <chuckles> As humilhações. <chuckles>
Sim. Por favor. <laughs> Mas estou aqui pedindo. <laughs> Muito bom. Ai, ai, mas ainda bem que durou pouco, né, porque olha, gente, bizarro. Eu achei bizarro.
Nossa! Total, viu, menina, mas é insano, né, ver o quanto que a gente é dependente de tecnologia e de inovação e que a gente não sabe mais viver sem.
Super. Não sabe, não sabe. A vida parece que a gente não sabe nem o que que faz, né. <laughs>
Pois é, é o quanto que a tecnologia tá entrosada, né, na nossa vida. É muito louco pensar isso.
Exato. É, não. É inseparável já.
Total.